À, thì thật ra hông phải. Thật ra nay sếp cho mình nghỉ á, nghỉ làm bởi vì là ấy, à, thật ra mình có có có bệnh, tại bị bệnh cho nên mình xin sếp nghỉ, thế là mình ngồi ở nhà. Thì, à, mình cảm thấy hôm nay của mình cái ngày hôm nay cứ trôi qua mình chả học cái gì mới, chả làm được cái điều gì tạo ra cái giá trị gì hết. Mình thấy mình cực kỳ thất bại luôn. Đúng. Hông biết bạn bao giờ như vậy hông?
À, đi À! À, thành ra là kiểu hơi thất bại thôi. Thật ra thì là thật ra thì ngày lúc lúc lên, lúc xuống chứ, đúng không? Làm sao có thể ngày nào cũng thành công mãi được, lâu lâu phải có thất bại chứ. <chuckles> Kiểu đúng không? Chưa kể nó bị bệnh ở nhà thì thành ra là cũng không mình không thấy vấn đề gì đâu, mệt thì mình nghỉ thôi, đúng không?
Ơ, vậy à? Đó, thì Mình, à, mình, ờ Mình ờ, mình thì g ghẻ mình bị, ờ, gãy gãy chân thôi chứ không gì. Ý là mình c có thể là thao tác được.
À, gãy chân à? Chứ à, chứ phải ốm, đúng không? À, à, thế thành ra cũng hơi ấy, đúng không? Bị gãy chân thì thành ra là cũng, kiểu, ở trong nhà nhiều ấy, cũng bị oải, mệt, lười.
Ờ. Thì lười ấy, ừ, mình bị lười. Nói chung là mình có một cái thất bại hồi từ hồi xưa của mình khiến cho khiến cho cái ngày hôm nay của mình lười và khiến mình tự trách mình như vậy. Đó là cái thời sinh viên á thì mình, ờ, lười biếng, mình học hành mất dạy, nên là
Ừm. À. <chuckles> Mải chơi, đúng không?
Ừ, mải chơi, mình cứ trì hoãn ấy, cứ lười xong rồi chả học gì xong rồi, ờ, đ đâm ra là thành tích học nó nó không được tốt ấy, là rớt rớt môn. Mà rớt môn là cha mẹ, ừ, cha mẹ phải đóng tiền học lại thôi chứ có gì đâu mà ừ. Ừm
Ừm. Không tốt lắm, đúng không? Ừm, hơi tiếc nhỉ? Đúng rồi, chưa kể là đúng rồi, mình mất thời thêm thời gian nữa, đúng không? Đấy.
Vừa mất thời gian, vừa mất tiền, rồi mất cái đi cái ờ.
Ừm, thật ra thì mình cũng giống bạn, mình cũng học lại. <chuckles> Cứ học lại thì lấy mất mình họ học lại thoảng rơi tầm, ừm, s 5 môn, cũng <chuckles> nhiều. Sau đợt dịch, kiểu, bị lại mải chơi, kiểu, chán học ấy, ừ, đợt dịch nó chán, thành ra cũng chả muốn học nữa.
Ồ, vậy à? Không biết bạn học lại mấy môn? Ờ. 5 môn à? Ồ, vậy bạn học từ Ờ. <laughs> Rồi, công nhận ha.
Ừm, đấy, đấy, đấy. Kiểu cũng ở nhà xong học online thì nó cũng chả có hứng.
Thế bạn học

Thì, ờ, mình có chia sẻ với bạn luôn là mình có một cái trải nghiệm cũng tương tự như vậy, cũng nói thật là mình nói thật là y hệt luôn á, ờ, không y hệt lắm nhưng mà cái kiểu như vậy. <chuckles> Ờ.
Ừm. À. Ừm, thì dân đầu tư ai cũng vậy thôi, đúng không? Nói chung đã động đến đầu tư thì ai cũng như thế, chẳng qua ít hay nhiều, ờ, chậm hay nhanh, do mình cả. <laughs>
Ừ. Đó. <chuckles> Ơ, ơ, thì khi mình trải nghiệm cái cái trải nghiệm của mình nó khác tí nha, trời ơi, khác tí, mà mình mình phải cảm ơn là mình của cái năm lớp 10 đó đã trải trải nghiệm như vậy thì bây giờ mới đỡ đỡ toang, thì không biết là bạn có có
Ờ, như nào nhỉ? Ừm. Ờ, đánh đánh lô, đánh đề à? <chuckles>
Ờ, ừ, mình cá độ bóng đá, không biết bạn có bao giờ cá độ bóng đá hông?
À. Thật ra thì cũng lâu lâu có, lâu lâu cũng xem xem bóng tí độ nó vui, đúng không?
Thì đúng rồi, hồi hồi lớp 10 mình cũng nghĩ vậy, cứ vô đánh thử một trận cho vui xong rồi thắng thì hay thắng rồi thấy tiền nó sao dễ kiếm quá vậy, ừ, dễ kiếm quá.
Ừm, ừm. À. À, ham, đúng không? <laughs> Đúng rồi, đúng rồi.
Mình nghĩ là, ừ, cái việc mà thua một cái trận đặt cược lớn, big bet ấy, nó nó không có nguy hiểm, nó không có nguy hiểm bằng cái việc là mình vừa thắng một cái big bet sau đó mình thua một cái trận nhỏ.
À. Ừm.
Bạn hiểu ý mình hông?
Đúng rồi, đúng rồi, kiểu gấp đôi đến chết, đúng không?
Ừ, kiểu mình tiếc cái mình tiếc cái mất nhỏ như vậy, muốn gỡ ấy, cái tâm lý muốn gỡ là tâm lý cực kỳ là nguy hiểm luôn, mà thời đó
Ừm, tiếc, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Đấy, thì trong cái giới đầu tư bọn mình hay gọi là tâm ma ấy, <chuckles> tâm ma nó hành ấy, đấy, kiểu đêm đêm đêm chuẩn bị đi ngủ bắt đầu vắt tay lên trán: "Mẹ, biết thế đặt cho, ừm sao Barca lại thua nhỉ", đúng không? "Biết vậy đặt mẹ cho Real đi, đúng không?" Đấy, đấy, đấy, đấy, kiểu, kiểu đấy, vắt tay lên trán ngồi nghĩ, tức là càng suy, đúng không? Lúc đấy mình lại giữ không giữ được cái đầu lạnh.
Ừ, tâm ma. <chuckles> Ừ. <laughs> Thì đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà